Allora mi piacerebbe parlare con te di cucina, in particolare di come prepari dei piatti nutrienti, ma anche veloci per per te, per tutta la tua famiglia.
Allora, guarda, sicuramente è qualcosa sulla quale ancora continuo a lavorare di giorno in giorno, perché secondo me, e di questo sono convinta, è una questione di organizzazione, uhm, cioè se si è organizzati si riesce a portare in tavola anche un piatto nutriente ogni ogni giorno, senza problemi. Ehm, il problema è proprio rimanere organizzati con con tutte le cose che si hanno da fare insomma, durante la giornata. Però, uhm, mi aiuta tantissimo in realtà partire proprio dal dalla spesa, uhm, ad essere sincera, cioè organizzare la spesa, fare una lista, capire più o meno che cosa io e mio marito vogliamo mangiare per per la settimana, e e quindi partire da lì per poi organizzarmi, mi aiuta anche aver cominciato un piano con una nutrizionista, quindi avere, per me quantomeno, le idee ancor più chiare, però
Sì. Certo. Okay. <chuckles> Sì, sì, sì. Okay. Okay. Qui Hai delle indicazioni insomma riguardo ai cibi, piuttosto che a cotture, magari mi vien da pensare.
Sì. Ah-ah, esatto, sì, sì. Praticamente, cioè è semplicissimo per me: io ho una lista per pranzo, cena, quel che è, scelgo un elemento da ogni riga e compongo il mio piatto, più semplice di così, no. Ehm, con con le varie grammature, quindi ecco, mhmm, bisogna organizzarsi prima, tipo per cuocere le verdure, per fare una spesa giusta, non stare a comprare ogni giorno, uhm, qualcosa, però
Sì. Okay, eh beh, certo, sì, sì, sì. Diciamo che Ehm, sì perché, per non per non avere sempre diciamo l l'incombenza di dover fare la spesa quotidiana insomma, diciamo.
Esatto, esatto sì, sì, sì. Però una volta che mi organizzo così, va bene.
E Perfetto, ma, ehm, ques in questa tua tuo piano alimentare ti segue anche il resto della famiglia
Allora, uhm, no, nel senso che mio marito in realtà ha sempre mangiato in modo bilanciato, io più che altro, il mio problema era la disorganizzazione, quindi avendo una nutrizionista, questo piano così semplice, uhm, riesco riesco ad organizzarmi meglio.
o comunque Okay. Sì. Ma, mhmm, e il e beh, la la la velocità, ehm, co come fai insomma, nel senso perché mi dicevi che, uhm, ovviamente se un piano diciamo di s-salutista ecco, prevede immagino un sacco di verdure che son quelle che di solito, uhm, ti portano via tanto tempo per la cottura, piuttosto che anche per per pulirle banalmente.
<chuckles> Mh-mh. Sì. Sì, sì, sì. Poi
E come ti sei organizzata?
Allora guarda, io innanzitutto parto col dirti che sono una persona lenta. Cioè fossi a MasterChef sarei fuori entro 2 giorni perché a a fare la cena mi ci vuole un sacco di tempo, proprio per questo motivo, perché magari comincio tardi, dicendo: "No, vabbè, ma ti pare, devo fare 2 zucchine mi ci vogliono 5 minuti" e invece tra il pulirle, il mhmm, no, mi ci vuole un sacco. Quindi, da poco, da qualche settimana, ho cominciato il lunedì, che è il mio giorno di riposo dal lavoro, uhm, preparo anche, mhmm, tutte le verdure, per cui le cucino, poi le metto in frigo e mi durano per la settimana.
<chuckles> Okay. Sì. Certo. Sì. Okay. Okay, tieni una sorta di meal prep, come va di moda adesso <chuckles> di dire, no. Ehm, ehm, e beh, e questi in questo allora immagino che, ehm, sarà molto utile congelatore, piuttosto che al ehm, microonde poi per riscaldare, per tirar fuori, oppure, mhmm, semplicemente metti in frigo.
Esatto. <laughs> Esattamente. Guarda, allora, non ho, uhm come si dice, non preparo piatti già pronti, però avere le verdure pronte sicuramente mi aiuta. Poi magari faccio il riso la sera, per farti un esempio, mi ci vogliono 10 minuti, mentre faccio il riso faccio anche le proteine, io di solito mangio carne, mentre mio marito mangia pesce, che comunque non è che ci vuole tanto per cuocerle, quindi riesco, uhm, cioè la la la grande la parte peggiore della preparazione è stata già fatta il lunedì.
Mh-mh. Sì. Sì. Comunque Sì, sì, sì. Okay, ma, ehm, ecco, ehm, e uscendo dalla diciamo, dal da da questo momento che c'è questa alimentazione un po' più controllata ecco, ti è mai capitato magari di di arrivare a casa e ave e dover, uhm, preparare, uhm, al, mhmm, diciamo all'istante qualcosa perché è tardi, perché devi guar cioè non hai fatto la spesa, uhm, e ti devi improvvisare davanti al frigo ecco, in quel caso cosa cosa elabori, cosa fai?
Mh-mh. Mh-mh. Uh, figurati, guarda mi è capitato talmente tante volte che non bastano 5 mani per contarle. Allora, in quel caso ti dico la verità una roba molto italiana, cioè faccio un piatto di pasta
<chuckles> Okay.
faccio un po' di sugo, uhm, 20 minuti e siamo pronti, al massimo proprio, ehm, oppure dipende, magari faccio un se ho scongelato le proteine faccio un riso, che anche quello ci vogliono 10 minuti mentre mentre cuocio magari il pesce per entrambe e poi di lato metto, mi è capitato di fare peperoni proprio crudi da mangiare così, tipo pinzimonio, e quella è una di quelle cene che con neanche 20 minuti riesci ad essere riesco ad essere a tavola. Ti direi forse 1 di queste 2 cose
Mh-mh. Okay. Operativa. <chuckles> C Sì, sì, ma, ehm
poi, proprio in caso, in caso succede anche che ordiniamo fuori, però sta diventando sempre meno nell'ultimo periodo.
Gna okay. M sì, ah beh, immagino perché a dovendo avere comunque rispettare determinate magari, mhmm, ehm, indicazioni del nutrizionista è diventato un attimo più difficile magari poi ordinare fuori. Ma, e se ti dovessero arrivare degli degli ospiti improvvisi?
Mh-mh. Allora
cosa co cioè che devi mettere a tavola, insomma diciamo, o co p con poco preavviso?
Gua ti dico <chuckles> Ti dico la verità, su questo, uhm, sono fortunata e sfortunata allo stesso tempo: vivendo all'estero io non cioè siamo solo io e mio marito praticamente, quindi esatto no non mi capita, il problema non si pone. Ehm, ma guarda spererei non succedesse perché, cioè per me quella è la cosa peggiore, già devo pensare magari a me e mio marito, figurati dover anche fare, no, una bella figura con altri, no, no.
<giggles> Okay no non hai il problema. <chuckles> Sì, sì, sì, no, non non esiste, cioè, ma neanche la tipica cena fra amici, quella che si può arrangiare, insomma, all'ultimo momento, con un con una pasta come dicevi tu prima?
Mh-mh, esatto, no non banalmente non ci capita, non c'è mai capitato per adesso, quindi.
Okay, no non è una una cosa che Ehm, e poi un'altra cosa, ma adesso no no mi sembra di capire che non hai non hai ancora figli, non hai figli comunque, ehm, ma ti è mai capitato magari, ehm, che ne so, ne n con dei nipotini, piuttosto che dei figli di amici, di di dover preparare qualcosa o comunque di vedere che cosa si può inventarsi per per fargli mangiare delle cose sane?
Mh-mh. No, no, no, no. Guarda, uhm, mi è capitato una volta con mia cugina, credo, uhm, uhm, averla avuta a pranzo e volevo fare tipo una pasta e zucchine. Lei, una di quelle che quando vede verde, apriti cielo, perché non si mangia più, quindi ho dovuto fare un sugo di zucchine, però c'ho messo anche dei pomodorini freschi e poi ho dovuto frullare tutto e dirle che praticamente il verde, che lei il poco verde che vedeva era semplicemente un pochino di basilico perché il basilico va bene e ti devo dire è piaciuta, è piaciuta però è stata proprio una cosa fatta al volo, ecco, non
Sì. Sì. <chuckles> Sì, sì, sì. Okay. Sì, mh. Ah, beh, certo. Ecco. Sì, sì, sì. Beh, uhm, pre quindi tu sei nel del team copriamo <chuckles> il la verdura insomma c nascondiamo il cibo sano sotto a qualcosa di di di appetitoso.
<chuckles> Allora, guarda, non avendo figli sì perché banalmente per adesso non è un mio problema, ecco; ehm, sicuramente quando saremo genitori per me sarà molto importante far sì che i miei figli provino, uhm, un alimento un paio di volte prima di dire: "Guarda questo non mi piace, questo mi piace." Però è vero anche che quando si è bambini e mi ricordo perché anch'io rompevo l'anima a mia mamma.
Mh, sì, sì, sì. Certo. <chuckles>
Vedi, tipo, verde e dici: "No, vabbè assolutamente no, non mi piace." E quindi bis
Sì. Sì, e già la parola zucchina, secondo me, incute terrore ecco, d
Esatto, bisogna trovare un escamotage ma, mhmm, banalmente, in realtà, anche con gli adulti eh, cioè ci sono uhm, cioè, mio zio, per esempio, non mangia alcun tipo di formaggio, proprio alcuno, mhmm, non credo sappia che nella cheesecake c'è il formaggio, e ama la cheesecake quindi <scoffs> cioè. <chuckles>
Sì, sì, sì. Ah, certo. Sì. Ah, okay. Ah, okay, perfetto. <chuckles> Che lo dice anche il nome, tra l'altro, cioè. <chuckles> E quindi
<chuckles> Esatto, e quindi, cioè, non v va bene così, se si deve nascondere amen.
Sì, sì, sì. Eh, no questo questo diciamo che che le le mamme avevano dei dei trucchi, insomma, anche c'erano delle polpette di dubbia di dubbia consistenza e di dubbia provenienza ecco, penso
<laughs> Sì, quando qualcosa non piace, sempre in queste cavolo di polpette, ceci, fagioli, spinac cioè, chi più ne ha più ne metta.
Sì, sì, ecco, c'è nella tua esperienza anche questa <chuckles> che diciamo, questo questo nascondere, ehm, ne nella tua esperienza di figlia, intendo.
Guarda mi capitava sì queste polpette appunto di dubbia provenienza, che poi ho scoperto essere appunto con dei ceci, invece c'erano volte in cui mia mamma io, uhm, come avrai capito sono sempre stata un'odiatrice convinta di di questi benedetti ceci, e a mia mamma sono sempre piaciuti tantissimo, quindi lei di solito faceva pasta e ceci e poi frullava tutto
Okay. Okay. Sì.
però io comunque riuscivo a sentire il sapo la consistenza, quindi facevo sempre un sacco di storie, quello non non le è riuscito purtroppo.
Okay. Eh, beh. <chuckles> Eh beh, ehm, o o non o non si riesce in tutto dai, diciamo che che insomma poi d mhmm, anche i gusti personali a un certo punto, cioè, mhmm, è è giusto che esistano ecco, uhm, mhmm, ci sono uhm, allora quando non sono eccessivi i mhmm, diciamo le le le cose che escludi ehm, p che poi magari l'alimentazione diventa, come dire, monotematica, è anche giusto che insomma ci sian delle cose che uno, cioè, no non le ama e basta, non non si deve neanche sforzare.
Esatto. Mh-mh. Sì, sì, sì. Secondo me è anche normale, cioè, uhm, anche le persone che dicono: "No a me piace tutto." Ci deve esse una cosa che proprio non sopporti, anche un tipo di cottura, tipo a me le carote non non fanno impazzire bollite, cioè le caro la carota bollita per me è una delle robe più orribili sulla faccia della terra.
Certo. A sì. Sì. <chuckles>
Ehm, quindi, mhmm, cioè anche il tipo di cottura in quel caso fa tant sì, sì, sì, sì.
Sì, sì, la consistenza, magari, stessa.
Quindi, mhmm, anche un'esperienza traumatica dietro queste benedette carote.
Ehm Ah, beh, <chuckles> se c'è anche quella diciamo che, uhm, peggio uhm, è è ancora peggiore l'impressione, ecco, sì.
È anch è anche peggio. Mh-mh, sì, sì, sì.
Ma ti volevo chiedere: e invece, e quando, uhm, devi devi cucinare qualcosa, magari per un'occasione particolare, che ne so, una una festa, piuttosto che, ehm, un giorno in cui non devi diciamo tener no non vuoi tener conto della della cosa mhmm, de delle indicazioni nutrizionali, ecco, diciamo, ehm
Mh-mh. Sì.
sei comunque rimani comunque legata al discorso salutista, insomma, nel senso che comunque I piatti devono essere bilanciati piuttosto che... oppure è proprio somma, non ti interessa? Te ne freghi per quella volta.
No, no, zero proprio. Non <chuckles> cioè non non mi interessa assolutamente, ma banalmente perché, uhm, io credo che ci debba essere sempre, mhmm, un equilibrio no, ehm, quindi, per esempio, nel mio giorno a settimana libero, io tranquillamente, cioè, mangio per il pas per un pasto, mangio quello che voglio, nel senso, senza senza farmi troppi problemi, ehm, specialmente poi nelle feste, le feste cerco di vivermele- anche se è una cosa sulla quale sto lavorando- però cerco di vivermele con tranquillità, senza avere magari l'ansia di, uhm, sentirmi in colpa perché non mi sto attenendo proprio al piano nutrizionale, uhm, quindi, e ecco mangio mangio quello che devo mangiare poi ovviamente ritorno al
Sì. Sì. Restrizioni, okay. Okay. Certo.
uhm, esatto, al piano, sì, sì, sì.
A piano precedente. Beh, magari sono anche momenti in cui si condividono dei pasti, le feste, per cui, ehm, è sempre un po' fastidioso, almeno i mhmm, così mi è sempre sembrato fastidioso, uhm, chi magari è troppo diciamo: "no, ehm, io quello non posso, no io questo non non no" cioè mi sembra anche un po' artificioso onestamente, ecco.
Mh-mh. Mh-mh. Guarda, secondo me dipende, per esempio io ho conosciuto persone che fanno, no, body building e quindi quello è proprio uno stile di vita che tu adotti ogni giorno e quindi è normale; però normalmente sì perché per me le feste sono un momento di convivialità, quind è importante godermelo in tutto e per tutto, ecco.
Sì. Certo. Bene, ascolta, ti ringrazio per per queste tue, mhmm, riflessioni e e racconti sul il tuo modo di preparare, ehm, i pasti e spero di poterti sentire ancora.
Guarda spero anche io volevo ringraziarti perché è stata una conversazione bellissima, super interessante, e grazie anche per le domande pertinenti e davvero super, super interessanti. È stato davvero un piacere.